Paano ka nagpapasya kung iiwan o itutuloy ang isang relasyon?
Sa kasamaang palad 'no, hindi ako yung nagpasya no'n, eh 'no, kung iiwan o itutuloy yung relasyon. 'Di, pero ano, para sa'kin ah, depende talaga, eh. Ah, depende sa'yo. Well, sa karanasan ko parang inisip mo kasi yung ibang tao rin na yung, ah, matagal na kayo ganiyan, di ba? So parang iniisip mo na gusto mo pang ituloy or ayusin yung, ah, relasyon kasi sayang naman yung pinagsamahan ganiyan, minsan may napundar na kayo may, ah, ayan may mga business kayo na, ah, magkasosyo kayo tapos kilala mo na yung, ah, pamilya, kilala na siya nung pamilya ganiyan. So parang 'pag iniisip mo na kung, ah, maghihiwalay kayo parang mag-i-start na naman 'uli kayo sa panibago parang gano'n, oo.
Mhm. Ah, okey. Mhm. Oo. Mhm. Mhm. Ah, okey, oo. Relasyon, hmm. Mhm. Mhm. Biglang Mhm. Mhm. Mhm. O pero ano yung parang unang senyales na parang pinag-iisipan mo ng umalis, or, ah, iiwan yung taong 'yon? Tapos ayun, pa'no mo, pa'no mo ano, anong senyales no'n?
Hmm, maraming senyales 'yan, ah, kasi ano 'yan kung, ah, tuloy-tuloy 'yong away, 'di ba? Tsaka kung matagal na kayo, hindi naman talaga mawawala. Minsan talaga parang mag-go-grow kayo pero, ah, parang iba na 'yong priorities, gano'n. Hindi kayo nag-grow together parang, ah ah, lalo na parang normal 'yan sa mga parang, ah, 'pag magka-partner na kayo simula no'ng medyo bata-bata kayo, 'no? Kasi pagdating nung panahon, parang iba na pala 'yong gusto mo, ganyan. Ito pala 'yong gusto mo sa buhay, ya
Mm. Ah, sabagay. Mm. Mm. Oo. Pero, eto 'no, matanong ko lang. Kailan ba ano, ah, parang high school ano mo ba siya, ganyan? High school mo ba siya naging, ah, naging parang karelasyon or college? Mm. Mm.
Ah, hindi naman. Oo, hindi, hindi. Bale no'ng high school, college, parang hindi rin ako gano'ng nakipag-ano, eh, relasyon, 'no? Parang in-enjoy ko muna rin 'yong college and high school. Ah, aral lang, gano'n, parang, ayon.
Mm. Ah, okey, oo. M Oo.
So, parang nag-start siya nung huling karelasyon ko, ah. Ah, siguro halos kakastart ko lang mag-work rin, parang gano'n. Siguro mga oo kaya ayan.
Mm. Ah, okey. So, siyempre kaka-start mo lang mag-work parang, ah, naging isa siya do'n sa parang alam mo 'yon, naging rason para mag ma-motivate ka mag, ah, trabaho. Kasi siyempre may mga pagkakataon na kailangan n'yong lumabas, 'di ba?
Ah, bale ano, isa siya sa mga rason kung bakit 'di ako nakaipon, 'no, kasi kailangan namin lumabas, 'di ba, ta's mag-travel. Ayun 'yon, 'di ba? Oo, napasama. Pero hindi, ah, pero nung, ah, bale medyo ano, eh, nung nag nung naging kami, ano, parang, ah, nag-stop muna ako mag-work. Kasi, ah, hinanap ko 'yong ano, gusto ko talaga kasi parang feeling ko sa work ko dati, "Ay wala naman akong map mapapatunguhan dito." gano'n. Parang, ah, ayun nga, parang, ah, paano ba 'yong, ah, sahod mo no'n, eh, magkano lang 'yong maiipon mo 'pag, ah, kinompyut mo. So, kaya ako nag-resign, parang gano'n. Mm.
Mhm. Napasama pala. Oo. Mm. Ah, bakit? Anong nangyari? Oo. Mm. Oo. Hmm. So dun dun yung ano, dun yung punto na parang, ah, nagha ah, nag-isip kayo ng pagkakakitaan, kaya nagkaroon kayo ng negosyo na magkasosyo kayo?
Ah, hindi pa, hindi pa. Bale 'yong, ah, negosyo naman namin, ah, siguro habang nag-aaral pa siya. Kasi parang nag-shift siya ng course or like may career siya sa ibang bansa dati, tapos
Hmm, okey. Mm. Hmm. Hmm, mas bata pala siya sa 'yo.
Ah, hindi, magka-edad kami. Bale, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa, pero gusto niya iba yung gusto niya talaga. So, pinursue niya yung gusto niya, so nag-aral uli siya.
Hmm, na-late lang siya. Hmm, okey. Hmm, <smacks lips> okey.
Yup and so, habang nag-aaral siya, eh, yan, parang ayan, ah, tumutulong ako sa mga need niya. Kasi siyempre, ah, ayon, siya lang dito, mag-isa. Kaya ayon, nag-start mag-business kami nung mga sa mga damit, clothing. Tapos no'ng pinaka-okey na business namin talaga na magka-sosyo, no'ng nagkaroon ng pandemic. 'Yong medyo mahirap 'yong, ah, mga ano no'n 'di ba, ah, ano 'to?
M Mm. Ah, okey. Oo. Oo. Oo, totoo. Yun talaga yung pinakauso dati. Yung online na ano, online bi oo.
Oo, bale ayan, kasi kinakailangan niya, ah, bumalik do'n sa kanila 'no, sa ibang bansa. Kasi 'yong industry niya dito is wala, parang sobrang down, Parang yung ganyan.
Mm. Hmm. So, parang ang layo n'yo pala talaga, kasi kung tutuusin, 'di ba? Nandito ka sa Pilipinas, ta's nasa ibang bansa sa siya so, ap ah, buti na lang man ano, parang na-handle n'yo 'yong gano'n sitwasyon?
Ah, no'ng time na yun, talaga, oo. Mm. Actually ano nga yun eh, ah, parang naging, ah, long distance kami ng, ah, halos dalawang taon 'no. So during that time, dun siya nagwo-work sa kanila, tapos ayan naisipan na mag-business nga na online parang about parang nag-ano kasi, eh, nauso yung mga kape ‘di ba. So ayun, nag-try kami. Siya yung bumibili dun, tapos papadala dito, tapos ako naman bahala sa parang, ayan mga marketing, mga daily operation. Oo. Okey naman siya.
Mm. Ah, okey. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm, galing naman. So, ah, tingin mo ba, hindi parang hindi ba naka alam mo yun, hindi ba nakaapekto yung, ah, tawag dito, yung yung pagiging LDR ninyong dalawa dun sa nangyari sa inyo?
Feeling ko ano, medyo ano pa nga yun, eh, parang medyo napatagal kami kumbaga kasi before pandemic, parang ayan, medyo away-away na kami. May time rin na talagang, ah, muntik na kaming mag, ah, break ganun tapos siyempre 'no talagang, ah, pandemic siyempre hindi mo yung makikita isa't isa 'di ba, kahit, ah, sabihin mong, ah, andito sa Pilipinas kasi di ba, may mga lockdown ganiyan. Kasi nagya ayan, long distance na nga, so ayan, ah, siyempre iba rin yung oras dun, tapos ayan may business. Tapos ayun, ako yung nag-asikaso rin nun. Parang, actually lumago nga yun, eh, parang, ah, grabe rin yun sa online platform. Kaya sobrang eh, bukod pa dun sa business, may work na rin ako nun. So pinagsasabay ko rin yun na, may work tapos after no’n yung business naman. Kahit weekend, yung business naman kasi mag-aayos ng stocks, mag, ah, mag, ah, parang magco-compute uli, magre-recompute kung may stocks pa ba dito, ganiyan. Oo.
Mm. Oo. Oo. Ah, okey. Mm. Mm. Totoo, totoo. Oo. Totoo naman. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Pero, ganiyan nga ‘di ba yung nangyari. So paano mo parang binabalanse yung emosyonal mo nun? Siyempre, parang ang nangyayari kasi nun ‘di ba, may trabaho ka ganiyan, tapos may alam mo yun, paano mo nababalanse yung emosyon mo nun ng ano, paano ka rin nakamove-on?
Ah, bale yun. Parang medyo hirap nga rin no'n, eh, ‘no, nung time na yun ‘no. Nung well, hindi nung nag-break rin kami, ah, nung time na yun kasi siyempre ang hirap nga naman pagsabayin, may, ah, full-time work ka tapos yung mga business pa. Eh, yung wala pa kaming ano no'n, kinukuha na helper. So ayan, tinutulungan lang rin kami nung, ah, mother ko no'n, dati. So, 2 lang kami do'n sa ano, tapos sobrang dami, parang naranasan nga rin namin dati no'n na isang order, eh, sobrang siguro mga 100+ Or mga two hundred orders sa isang sale, oo.
Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Wow. Talaga palang nag-click na 'yong ano n'yo pero, bakit humantong sa ano 'di ba? Bakit parang humantong sa gano’ng sitwasyon kung okey naman pala 'yong gano'ng ano n'yo, sistema?
Oo. Ah, ayun nga 'no. Pero siyempre, sa be iba naman 'yong business, eh, no'ng siyempre nung pag-uwi niya 'uli dito parang no'ng nagsama kayo sa isang lugar. May parang pagkakaiba pala, parang iba 'yong gusto niya, iba 'yong gusto mo, gano'n. So, parang do’n mo nakikita 'di ba, kung talagang click kayo. So, nagsimula do'n na parang mga unting, ah, mga unti-unting away parang paulit-ulit, lumalaki, ganyan. Parang ayon nga, lahat, eh, mapapansin siyempre. Yung mga ano, hindi mo pa rin naman makakalimutan yung mga dating napag-awayan, ganiyan. So, parang ayun talaga.
Mm. Ah, okey. Oo. Mm. Mm. Mm. Totoo. So oo. So, gaano katagal yun, bago parang naano mo na, tawag dito na, hindi na talaga puwedeng ituloy pa?
Bale, ano
Mm.
Yung, ah, pagka-five years namin ano, parang may matindi kaming away. Tapos, nag-break kami, tapos after ilang weeks ganiyan, parang triny na lang ulit ayusin. Tapos, hanggang sa ayun, parang pinag-usapan, ito 'yong mali nung isa or kailangan baguhin nung isa, ganito, ganyan. Oops! Hanggang sa mag-six years ganyan, pero hindi naman ako 'yon nakapag-decide. Pero, 'yong, ah, ex ko pa rin. Pero, somewhat, no'ng before pa naman no'n, eh, medyo hindi na rin okey. Parang, napapaisip ka na rin kung, ah, ano ba talaga 'yon, yung parang ano 'yong gusto mo na bang iwan, ganyan. Parang, ah, parang gano'n na rin talaga do'n na rin talaga papunta kami. Parang, ah, gano'n rin na baka memories lang ganyan, kaya parang kasi matagal na rin, eh, 6.
Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Gano'n at gano'n. Mm. Mm. Oo. Oo. Hmm. So eh, di mm. Mm. Mm, so, gaano na ba katagal 'no, simula nung naghiwalay kayo? Wala na bang chance na parang maayos ulit? Siyempre sa tagal niyo, 'di ba, long term 'yon, parang ang hirap din bitawan no'ng ganong relasyon.
Ah, hindi naman, siguro mga ano na
Mm.
Lagpas dalawang taon na, mga gano'n. Oo, oo nga lagpas dalawang taon na. Oo, tama! Ayun, ah, okey naman sa u sa una lang naman parang mahirap 'no, parang bumalik sa'yo lahat 'no, parang, ay, eto 'yong mga nangyari dati, mga sweet na nangyari sa inyo dati, ganyan. Parang nakakalimutan mo 'yong ano 'yong, ah, naging problema kung bakit kayo hindi nag-workout hanggang sa unti-unti mong nare-realize mo na, ah, tama pala na
Hmm, so s parang mm. Ang hirap, oo. Oo. Oo. Mm. Hmm, mm, totoo naman 'yon. Mm.
ano, parang tama na
Mm.
nagkahiwalay, ganyan. Tama na na-end na.
Pero, no'ng time ba na iyon,'di ba, naghiwalay kayo? Ah, gumawa ka naman ba ng paraan para kahit papaano, eh, maayos pa 'yong sa inyo? Kasi siyempre naman ano 'yong pagka-break, parang wala na talaga as in, wala ng communication, cut-off na gano'n? Mm.
Ah, oo, oo, kasi that time oo, that time ako yung parang may onting kasalanan no'n. So, parang sinuyo ko, gano'n. Pero ayun, habang sa sabi niya ayaw na niya gano'n ganyan, tapos mm. Kasi lagi na rin kami talaga nag-aaway no'n, eh. Tapos, ayun mga ilang linggo ko lang rin naman siguro na tri-ny na suyuin 'no kasi, parang sa 'kin
Oo. Hmm. Mm. Oo, oo.
ano, eh, medyo somewhat, medyo nasaktan rin 'no, kasi, parang nalaman ko rin after oo, after a week parang nakikipag-date na pala sa iba, ganyan. May kasama ng iba, oo, eh, ako kasi nakapasok pa ako do'n sa dating place. So, parang alam ko. So, ayan hanggang sa mga medyo hindi na rin talaga healthy 'no. So, dati parang, ah, kailangan ko na rin mag-ano, mag kumausap ng, ah, professional, ganyan kasi hindi na rin ako maka hmm.
Mm. Oto no'n. Oo naman. Normal 'yon, oo. Aw! Oo. Mm. Mm. Ah, so, parang nakaapekto na rin siya sa mental health mo, gano'n?
Oo, parang that time ayoko na mag-work, ganun, ah, ano na lang, kasi parang 'yong naging issue dati, ano naman parang kasi hindi ko hawak 'yong oras ko lagi akong pumapasok sa opisina ganiyan. So dati, gusto ko na mag-resign kasi maghahanap na lang ako ng work from home para lagi lang ako nando'n sa sa ano, sa bahay kasi, gano'n na rin 'yong isa sa mga napag-awayan dati or naging issue. So ayan, hanggang sa 'yon nga 'yon, hindi ako makatulog na kahit anong, ah, mga pampatulog ‘no, So ayon ano parang, ah, nung nakapag, ah, pa-consult naman ako, ah, kaya pala ganun ganiyan. So hanggang sa
Mm, okey. Mhm. Ah. Oo. Mm. Ah, okey. Hmm. Oo. Oo. So nakatulong naman sa’yo yun, yung pagpa pagpapakonsulta mo sa, ah, propesyonal, ganun?
Oo, oo. Nakatulong. Parang ayun, parang mas naliwanagan ka gano’n. Kasi parang dati, iba na yung tingin mo, parang sobrang dilim na ganun. Oo. Oo, pero
Mm. Mm. Oo. Totoo. So ngayon ba, masasabi mo na siyempre, 2 years na yung ano 'yong nakalipas ‘no? So, masasabi mo ba na, ah, okey ka na talaga?
Well, okey naman ako in terms of ayan, sa do'n sa nangyari. Pero, syempre yung mga iba, ah, tawag dito parang
Mm. Mm. Mm.
yung sa akin kasi ano, eh, parang, "Um, at least ngayon nagkaroon ako ng time sa sarili." ganyan. Parang
Ah, okey parang mas naano mo na yung sarili mo, mas naalagaan mo ba yung sarili mo ngayon?
Oo, tsaka yung ma parang dati yung inisip ko, yung mga mali ko, ganyan. Parang medyo in-improve ko na, para
Mm. Ah, naitama mo na rin yung mga pagkakamali mo. So, ngayon kung mm. Mm.
Hindi naman, tinama yung mali, parang na-realize mo na ganito, ganyan. Parang mas nagiging aware ka sa ugali. Eh, yung gusto mo talaga, kung ano talaga kasi dati parang pag-iisipin mo sa relasyon, ah, itutuloy ba 'to, kasi, dahil ba sa napagsamahan, mga ano. Pero, iba rin pala talaga pag ano, kapag yung ika nga, gusto mo talaga, kasi may gano'n 'di ba? Kasi, may parang 'yong sa mga pamilya 'di ba? Pag kinasal na, parang, ah, hindi mo pala talaga mahal or may iba ka palang gusto talaga, na gawin sa buhay. Yun, eh, pinipilit mo na lang kaya, dahil dun lagi kayong nag-aaway so, parang hindi rin talaga healthy. Pero, hindi kayo makapaghiwalay kasi kasal na kayo, parang gano'n.
Tsaka mas naging matured ka ngayon, talaga. Hm Oo. Hmm. Pero ah, oo. Totoo. Mm. Totoo, nangyayari 'yon, mm. Hm M So, ah, 'di ba nga ganyan 'yong ano mo 'di ba 2 years na rin, sa tagal na rin. So kunyari lang 'no, dadating 'yong panahon na parang magkakaroon ka na ulit ng bagong partner, ganyan. So, parang willing ka ba na parang, alam mo 'yon, yung, kung ano yung ginagawa mo dati do'n sa ex mo, eh, parang mas i-i-improve mo na rin talaga para mas magtagal na rin kayo? At tsaka, siyempre hindi naman tayo patan pabata 'di ba, patanda ka na rin. So, ah, o ayun, ano ka ba, wiling ka na parang ayusin na yung yung sarili mo, gano'n? Mm.
Yun, oo. Ayan, ah, hindi naman ako ano, hindi pa naman ako halatang matanda. Kaya ano naman, sa'kin naman, feeling ko ang thankful rin ako do'n sa dati kong partner. Kasi marami rin akong natutunan do'n kung, ah, paano talaga 'yong ano, ah, sa relasyon. So, mas ano lang, or sabi nga nila 'yong sa mga ginagawa mo dati 'pag sa tamang tao, 'yong akala mong mali or ano, eh, sapat na pala 'yon. Parang, okey na pala 'yon, parang gano'n. So, parang makakahanap ka lang rin nung, ah, isang tao na maa-appreciate kung ano 'yong nabibigay mo or kaya mong ibigay, ano 'yong ikaw, parang gano'n. Yung ano yung imperfections mo, ganun na, ayon.
Oo. Ah, okey. Mm, doon naman talaga tayo natututo, oo. Mm. Mm. Hmm. Parang, kuntento na sila sa kung ano yung pinapakita, parang gano'n. Mm. So, ayun 'no, maraming salamat sa pagbabahagi mo. Grabe naman 'yon.
Ayun. Ah, oke